خالص، ما باحبّش المكالمات خالص وباحس إن هي ما لهاش لازمة، إحنا ممكن نتكلّم عادي رسايل إيه المشكلة، عايزين بقى نتكلّم نسمع صوت بعض وممكن نعمل مثلًا voice عادي، إنّما هنقعُد بقى نتكلّم لسّه في الموبايل بقى طب ليه؟ أنا بازهق بسرعة، باحِس إن أنا بامِل في وِسط الكلام، طالما ما فيش حاجة معيّنة مثلًا حد هيحكي لي عنها أو حد عايز يتكلّم في مشكلة معيّنة أو إحنا بنحِل حاجة معيّنة يعني ما بيننا خلاف أو كده، طب ما إحنا نتكلّم عادي رسايل. لو حابّة تحكي عادي حتّى مشكلة ما تبعتيها في record كده وأنا هاقعُد أسمعه كُلّه إيه المشكلة يعني؟ بس أنا باحِس إن الموبايل عامةً لمّا بامسكه وأقعُد أكتب رسايل، بيدّيني مساحة إن أنا أفكّر في كلامي، إن أنا مثلًا أشوف هاعمل إيه مثلًا لو أنا برضه بازهق في الكلام ممكن كده آخُد break في النُص وأقلّب، أخرج من الchat عادي أقلّب، أنا باحب أقلّب أوي وساعات باسرح كمان واللي قُدّامي بيتكلّم معايا. فأنا لمّا باتكلّم في الموبايل بصراحة ما بيدّنيش مساحة للموضوع ده ولو اللي قُدّامي رخم أوي بقى بقيت أعمل بقى إيه، بقيت أعمل حركة أمهاتي أوي، أفتح الspeaker، <laughs> أفتح الspeaker وهو بيتكلّم <chuckles> أبقى مسمّعة الناس كُلّها هو بيقول إيه <chuckles> عشان أعرف أقلّب برضه وهو بيتكلّم وأسمعه في نفس الوقت، فأنا الشخص ده أوي.
أها. إمم. حلو. صحيح. والله عندِك حق. صحيح. <chuckles> إيه هي؟ <chuckles> <chuckles> ما تعمليش ال ما تعمليش الحركات بتاعة، إيه ده الصوت بيقطّع تيت، تيت وتروحي قافلة مع اللي بتكلّميه؟ <laughs>
لأ، لأ، لأ بصراحة ما باعرفش أحوّر عشان باتقفش أوي. يعني مثلًا أنا لو قُلت اللي هو أنا مش سامعاك الشبكة وما أعرفش إيه وأقفل، بام لأ هاتقفش. فبصراحة باروح جايّة بقى عاملة فتح حاطّاه على الspeaker وهو بقى أول ما يلاقيني حطّني على الspeaker يعني، ي يسمع صوته بيتردّد لإن الspeaker بيخلّي الصوت يتردّد، يعني يبقى في echo كده. فبيعرفوا بقى إن أنا خلاص مش مركّزة معاهم وإن أنا باقلّب وفاتحة مليون application تاني ومش مركّزة في المكالمة أصلًا، فبيتقمصوا وبيقفلوا وهو ده المطلوب يعني، أنا عايزاهم يقفلوا، نكمّل كلامنا عادي في أي حتّة تانية.
<laughs> آه. آه. صدى الصوت، صحيح. إمم. <chuckles> وما جرّبتيش مثلًا ت تقولي لهم أو أو تسلّكي لهم يعني اللي هو آه، تمام، ما ماشي. آه، ي عملتيش طريقة زي دي برضه؟
إمم. ما أنا باقعُد أعمل كده. بس لقيتني أنا على طول كلامي باقعُد أعمل إمم، يقعُدوا يتكلّموا وأنا إمم، فيقولوا لي: "هو أنتِ سَرحتِ؟" أقول لهم: "إمم." فاللي هو بجد لأ ما باركّزش خالص في الكلام، ما باعرفش حتّى أتفاعل، ما باعرفش أقول إيه، فبصراحة آآ ال الرسايل عامةً بتدّيني مساحة إن أنا أتكلّم تمام، باحس إن أنا مرتاحة أكتر، باحس إن أنا مش مضغوطة، إنّما باحِس إن مكالمة التليفون دي تقيلة أوي على قلبي، مضطرة بقى لو أنا قاعدة في وِسط ناس إن أنا أقوم أسيب الناس دي واقف أتكلّم على جنب، لإنّي برضه باتوتّر لمّا حد يتصل عليّا حتّى لو واحدة صاحبتي عادي، ما أعرفش أكلّمها قدّام أهلي. باحس إن أنا خلاص، أنتِ اتّصلتِ على الموبايل يعني أنتِ عايزة منّي إن أنا أقوم من قُدّام التلفزيون وِسط أهلي وأطلع أقعُد بقى فوق في الأوضة عشان أعرف أتكلّم معاكِ فليه بقى؟ ليه الفرهدة دي؟ طب ما تبعتي لي رسالة وأنا هارُد عليكِ عادي زي الناس. فأنا بصراحة ما باحبّش كده، باحس إن مكالمات التليفون ليها حدود معيّنة أو مثلًا بتحتاج منّنا إن إحنا نبقى في موقف معيّن، ما ينفعش إن إحنا نعملها طول الوقت.
يا ساتر! <laughs> <laughs> حرفيًا بتطفّشيهم. <laughs> صحيح. آه. تمام. عندِك حق. المهم إمم.